Có chứ, ờ, cụ thể là mình đã áp dụng cho bạn bè của mình trước, ơ, đi, thì mình cũng, ưm, gọi là, có được cái ranh giới nhất định nha. Vì trước á là bạn bè của mình á bạn, hay nhờ mình làm bài tập hay nhờ mình viết bài lắm, kiểu như là, cứ nhờ là mình viết, cứ nhờ là mình làm thôi, cái thành ra đôi khi bạn ngồi học đó, bạn ngồi chơi mà bạn hông viết bài đến như đến khi mà, ờ, hết giờ học á thì bạn lại nhờ mình viết giùm. Đó.
À! Ừm. À! Đúng rồi, ngày xưa nà đi học, ví dụ, thời cấp 2, cấp 3 đấy, nà trong nớp nà không chép tập đâu, nhưng mà cứ nhờ bạn bè chép cho rồi, đúng không? Ờ, đó, xong rồi đến núc kiểm tra nhiều khi nà cũng không hiểu gì đâu, đó. Ừ. Thế mà khi bạn đặt ra ranh giới như vậy, bạn có sợ là cái mối quan hệ của bạn và bạn bè nó bị xấu đi không?
Đúng, đúng rồi. Ừm. Ừm. Lúc đó mình hổng có không sợ bạn, tại vì mình đã tích tụ đủ cái, gọi là, ờ, bực bội vì cái người bạn của mình tại sao nó lại kỳ á, ờ, nó kỳ như vậy? Ờ, tại sao là ngồi đó mà hổng viết bài rồi bây giờ, kiểu, kiểu là, mình sẽ thương bạn, mình sẽ muốn, ừm, làm giùm bạn với điều kiện là, ừ, bây giờ bạn ờ, ví dụ bạn nghỉ học, bạn đi khám bệnh chẳng hạn đúng rồi đó, có cái lý do gì đó, còn đằng này bạn hiển nhiên bạn ngồi đó mà bạn hông viết bài, mình mình đang bị bức xúc á, cho nên lúc đó mình hông có sợ nha, mình hổng có sợ về ảnh hưởng mối quan hệ, ờ.
Ờ. Ừ hứ. Uất ức, <laughs> gọi nà Ừ. <laughs> Ừ. Ừm. Ừm. Cũng phải bận, đúng không? Ừm. Ừm. Ờ.